بالضبط كده اللي هو أنتِ أ حتّى لمّا بادخل مثلًا في مواقِف أو مثلًا حد يبقى هو اللي غلطان بس هو لأ، أنتِ اللي ت لازم تبقي أنتِ اللي ترجَ أنتِ ما بتعرفيش تسوقي أنتِ اللي دَخَلتِ غلط، ما أنا مقلِّب لِك ما أنا مقلِّب لِك نور اللي هو ماشي أهلًا وسهلًا مقلِّب لي نور إيه، ما أنت اللي جاي مُعاكس يعني، أنا فاكرة مرّه آمم، كنت ماشية وده طريقي ودي الحارة بتاعتي، و وهو قرّر إن هو علشان يعني ي يتفادى إن هو ما ياخدش الملف البعيد، فقرّر إن هو يلّف من مكان عكس، فعشان يلِفّ من مكان عكس بي
إمم. آه، ي يمشي في الطريق مخالف يعني.
بالضبط يلِفّ ملف عكس فهيمشي هييجي قدّامي، فالحلّ بقى أنا ماشية في الحارة بتاعتي عادية، إن هو عايزني أنا أرجَع، وطبعًا أنا ورايا كُلّ الطريق اللي جاي في نَفس اتجاهي، أنا في اتجاهي السليم آآ، إن أنا أرجَع أ أنا اللي كبَست وأنا اللي غلطانة، آه ييجي قعد وس إمم، قُل لي، بتقول إيه؟
آه استنّي لحظة آه ت ت ترجعي هو كان الطريق وقتها آآ، الطريق وقتها حارة واحدة؟ ما تقدَريش مثلًا تاخدي يعني ت ي هو ييجي يمين أو أنتِ شمال، هو الطريق حاجة واحدة طالما هو ده لازم أنتِ ترجعي؟
آه، الطريق مش حارة واحدة، الطريق حارتين، بس هي في أنت عارف في مصر دايمًا بيبقى في حارة، الحارة ال دي التانية دي بتبقى دايمًا مركونة لل رَكنَة يعني، كانت ال كمان المنطقة دي كانت قدّام المديرية، فالحتة دي آآ فيها رَكَنَات عربيات والعربيات ما بتبقاش آآ موازية للرصيف بتبقى عمودية عالرصيف فalready الحارة متّاكلة، فهو مكان لعربية واحدة بس.
آه، آه، فهمتِك. إمم. فهو ح حارة واحدة بس اللي كاملة آه، فهمتِك، طَب احكِ لي المَوقِف ده، وبعدين حصَل إيه؟
هو قرّر ياخد الملّف العكس، ويمشي بقى شوية علشان يدخُل المَخرَج اللي المفروض على إيدي الشمال، الناحية التانية، فهو كده هيقطَع، فطبعًا هو ما فيش مكان يقطَع لأن في عربية تانية راكنة، فكان الحلّ إن هو عشان يقدَر يعدِل وِشّ العربية بتاعته، إن أنا أرجَع لورا فأنا ما رجعتش لورا، أنا قُلت له ده مكاني ده ده طريقي أنا مش هاعرف أرجَع لورا لأن أنا ورايا عربيات، أنا بارجَّع
إمم. آه، أنتِ ماشية صح، آه، أنتِ أنتِ طريقِك طالما سليم خ
أنا بارجَّع صفّ، إمم.
هو طالما أنا طريقي السليم، هو اللي يرجَع، هو الغلطان، ده ده الطبيعي يعني.
لأ، هو شايف إن هو أنا اللي كبَست على الطريق أوي، وكان كنت المف وهو مقلِّب لي نور إن هو بيلِفّ، فأنا كنت المفروض أعدّيه فكده أنا أكيد ما بافهمش في ال <laughs> في السواقة، أنا عايزة أقول لك إن أنا المَوقِف ده أنا كان معايا ولادي في العربية فاللي هو إيه، ارجَعي ارجَعي طبعًا أنت عارف مصر بيحبّوا بقى يتدخّلوا، فجأة تلاقي 100 مليون ضابط مرور موجود في اللحظة دي، آآ
آه، كلّه بيتدخَّل بقى مش بس الطرفين اللي اللي حصَل معاهم اللي هو العربيتين دول، لأ، في في ناس كتيرة من برّه بتتدخّل قصدي.